Na hora, e aí, todo mundo queria roubar, e aí, teve gente que ficou chateada com o presente que ganhou. Olha, falei, assim: "Ah, as pessoas não têm maturidade, o povo não sabe brincar."
S É. P porque o engraçado é roubar, aquilo que é legal, né? Tipo, e a pessoa tem que ter a maturidade de entregar, né. Vamos su né?
Aham. É. Claro, e assim, é só uma brincadeira, tipo, é tudo muito baratinho. Então, assim você não precisa ficar triste que você não ganhou, né, o o super presente. <laughs>
Sei, sei. Sei. E e você você consegue fazer uma proposta pra essa galera, tipo assim, ó, uma ideia, não sei se se rola, né. Eh, fala: "Gente, então, vamos fazer, assim, eh, a gente tem que embrulhar, e a gente só pode, eh, eh, abrir depois", né, do jeito que você fez com a família americana. Mas, daí, botar, tipo, uma porcaria dentro de uma mo, embalagem de presente bonita, sabe? <laughs> Porque daí a galera vai ficar disputando por causa da embalagem bonita. E sugerir, isso também, falar: "Olha, os presentes mais porcarias, têm que tá, nas melhores embalagens de presente". Tipo, já já jogar essa pra galera, falar: "Ó s" né?
Uhum. Sim. Uhum. Aham, aham. <laughs> Sime foi isso que que nos Estados Unidos eles fizeram, sabe. E e era super legal, tipo, no final quando terminou a festa, tipo, a minha irmã ela tinha ganhado coisas bem legais mesmo e eu ganhei uma máscara, de nariz e bigode.
Aham. Serio? Bigode, de uma fantasia. <laughs>
Sabe aquela aquele óculos que vem com nariz e bigode? Foi isso que eu ganhei. <laughs>
Sim e talvez essa seja a graça. Porque, daí, eu tô pensando, aqui. Você pode comprar, sabe, assim, um uma, uma pá de lixo, <laughs> com aquela tipo com aquelas, eh, escovinhas, e botar, assim, numa super embalagem. <chuckles> Né?
Aham. Sim. <laughs> Aham, aham. Super útil, olha só, todo mundo precisa disso na vida. <laughs>
Sim, sacanear mesmo, comprar sei lá, um um kit de lavar louça, sei lá. Só tô pensando aqui, sabe, umas besteira dessa, e colocar numa embalagem super bonita. E, aí tipo, a graça vai ser a galera abrir, né, principalmente aqueles que estão com as embalagens mais elaboradas, mais bonitas. E ser, um negócio, assim, pra limpar a casa, sabe? <chuckles> É. Sim.
Uhum. Sim, com cer olha só tá vendo? É ótimo, né, é o negócio é a brincadeira, né, as pessoas têm que entender que a a graça toda é na brincadeira, ninguém tá, ali, para gnhar um cordão de ouro. <laughs>
Claro. Exato. Sim, e sei lá, não sei se se é o caso, né, de você propor, isso, e aí, vocês nossa vocês iam dar muita risada se vocês abrissem os, negó né?
Uhum. É, eu acho que sim. Eu acho que ia ser muito engraçado, mas eu não sei, é complicado. Se fosse, assim, só, algumas amigas que eu já sei, assim, que eu tenho mais né, mais intimidade. Seria de boa, mas acaba sempre tendo pessoas mais de fora, né. Então a gente nunca sabe como é que vai ser.
É. Aham. Ah, é, é. Ah, então, foca aí em comprar, coisa legal que todo mundo vai disputar. <laughs> Né? <laughs> E deixa eles brigarem.
<laughs> É, mai mais seguro. Olha, muito obrigada viu, eu acho que foi muito bom conversar com você pra eu, conseguir esclarecer aqui um pouquinho, pensar melhor sobre que eu vou fazer pra essa festa que tá chegando, já tá em cima da hora, e eu preciso resolver.
Ah, legal. Sim, sim foi um papo divertido, eu gostei também, obrigada. <laughs> Vale Imagina e boa diversão pra vocês.
É vai ser legal, vai ser legal, obrigada mesmo.